Olha, eu queria que você me ajudasse com uma questão, eu estou tendo uma dificuldade com relação a a ter falta de tempo, né.
Uhum. Uhum.
E até falta de habilidade, também, que eu não tenho pra pra cozinhar refeições nutritivas durante a semana, e eu queria que você me desse conselhos relacionado a isso. Pode ser?
Uhum. Ok. Uhum. Pode ser. O que você tem feito, né, pra pra realmente conseguir concluir isso que você está querendo?
É Então, é que, assim, na verdade, eu nunca fui de de fazer comida em casa, né. Então eu nos últimos anos eu acabou que eu eu trabalhava, eh, numa empresa, então como eu recebia aquele aquela ajuda de custo, né, o vale pra pra comer, eu acabava comendo na rua mesmo. Então não tinha essa necessidade de de preparar comida, eh, chegar em casa, ter que investir, por exemplo, 1 hora, que é mais ou menos o o tempo, ali, que demora, né, de 30 minutos a 60 minutos pra fazer uma uma comida, então até fazer o arroz, até fazer o feijão, mais.
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Hum. É uma coisa recente então, né, você, eh, está está adotando esse comportamento desde quando?
É, é. É recente. Olha, eu diria que tem uns 6 meses que começou essa essa situação, e eu tenho a dificuldade por conta da questão de falta de tempo também, né. Além de não ser bom na cozinha, com relação a a preparar a comida, e também de não <chuckles> gostar, essa é a verdade, né, porque é um tempo que perde.
6 meses. Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Ok. Você pode me dar, assim, um exemplo de como é o seu dia perfeito, assim, né, quando você consegue fazer isso?